あの、最近、ちょっと最近っていうか、もうここ、ほんと数日みたいな話なんですけど、普段から色々会議とかも多くて、で、ちょっと、自分が管理職でプレイングマネージャーみたいなことをしてるんですよね。だからうーん、そこに、ま、もともと時間が無いところに、結構、その、うちがやってるサービスって、ま、インターネット上のサービスでおっきい障害が起きて、ちょっとその対応がですね、もうほんとに色んな物が、全部至急みたいな感じ優先度高いっていう感じにちゃって、で、ちょっと、なんか、ある種、あまりにも締め切りが締め切りっていうか、そういうのが来過ぎて、手が止まっちゃうような感覚があってですね。ちょっと悩み聞いてもらったり、なんか、あるいはアドバイスとか頂いてもいいですかね？
はい。 うん。 あ、そうなんですね。うん。 はい。 うーん。 はい。 ああ。 はい。 あ、はい、分かりました。ん、うん。
うん。ありがとうございます。
はい。あ、なるほど。そうやって、ま、確かに、急な、ねえ、あの障害とかで、ね、やる事、急に増えてしまった時って、すごい何から手を付けていいか、分からなくなってしまったりすることってありますよね。
うん。 うん。 うーん、そうなんですよね。で、その、なんて言うんですかね、そのトラブルの対応も、結局、私が実は色んな部署に兼務がついちゃって、で、そのユーザー向けにじゃあ、お知らせを出しますっていうところもそうですし、ええと、じゃあ、ユーザーにメールを出すの出さないのみたいな話もそうですし、あと、うーん、何でしょう、その、ちょっとおっきい会社なんで、他の部署の人と色々連携して、なんかやんなきゃいけないっていうところの、その文章の確認みたいなところっていうんですね。そういうのがこう、常にどんどんどんどんって来てて、ちょっとなんかこの、単独でやってる人だったらね、結構こなせるんでしょうけど、やっぱひとりでやってる分には、うーん、なかなかうまく回せてないなっていうそのプレッシャーもすごくおっきいんですよね。
うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 はい。 うんうんうん。 はい。 うん。 はい。 ああ、そうなんですね。うーん、確かに、うん、プレッシャーってねプレッシャーでこう、なんかパパニック状態みたいになってしまうことってありますよね。うん。
うん。 うん。 うん。そうなんです。だから、ある種、例えば、その、広報の人私全然広報とか専門じゃなくて、誰もやる人が居ないからやってみたいに言われたレベルなんですけど、その、ん、他の部署の人は、ま、プロとして、専任でやってらっしゃる方から、要は同じような感じのレベルで早く出してくださいとか言われるとですね、ちょっとやり方もよく分かんないし、いいのか悪いのかも分かんなくて、あとね、これって結局うちの部長にも承認取ってもらわなきゃいけないし、ちょ進め方もどうしたらいいのかで手止まっちゃうっていうのも合わせて出てきちゃうんですよね。
うんうん。 はい。 はい。 ああ。 はい。 うん。 ん、うん。 ああ、なるほど。仕事の進め方自体が、分からなくなってしまうみたいな、そういう感じですか。<sniffs> うん。
そうですね。特になんか OJT があったとか、そういうことでもないですし、そこに加えてちょっと緊急事態みたいな感じで言われると、うーん、なんかどうどう進めたらいいんだろう。でもやらないと、ね、あの、あれだから、的外れでもいいからやって出した方がいいのか、まあ、ちょっといくつ傷つきで出した方がいいのかみたいな悩みもありますし、で、プラスアルファで言うと、通常業務の方も、ね、優先対応でどんどん遅れてっちゃうんで、そっちの締め切りを伸ばす？うーん、もうほんとは交渉しなきゃいけないんだけど、それをしてる心の余裕が無いみたいな、そんな感覚もすごくあるんですよね。
ああ。 はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 はい。うん。 あ、そうなんですね。何かこう、心の余裕みたいなことで言うと、なんか深呼吸をするとかなんか、そういう、工夫みたいな、対処法みたいなのあったりしますか？
ん なんかそういったね、方法があるっていうのはなんとなく言われると、ああそっかって知識としてはね、たりもするんですけど、なかなかちょっと会社のオフィスで、す 目の前のことをとかくやんなきゃいけないってなると、なんか変な話ちょっと席を立つのもはばかられるような感覚が少しあって。でうん、それ、でも手はちょっと動いてないみたいな、うん、 ね、だから本当はね、うまく推理しつつね、ちょっとずつでもね、できたり、うーん、しでいしたらいいんだろうなとは思うんですけどね。
うん。 ああ、はい。 うん。 うん。 うん。 あ、そうなんですね。うん。 うん。 うーん、そうですよね。やっぱりこうそうですよね。いろんな仕事を一気にこうある状態になってしまうと、確かにそうですね、結構でも何から取りかかるかみたいなのをい一回頭の中整理するみたいなことって大事かもしれないですね。うんうん。
うん。 うーんそうですね。だから頭の中で整理するもそうですね、それもやった方がいいでしょうし、私いつもあの付箋アプリみたいの使って、うんとそのToDoみたいのを管理してるんですよね。で、優先順位高いものは、付箋の色変えて、うんと、ちょっとこう机の上とかディスプレイの脇、あの枠のとこに貼ったりしてるんですけど。全部急ぎになっちゃうと、なんかその付箋を貼る貼ったり、付箋のこの重要度を管理すること自体もなんか億劫になってきちゃって、と ず目の前のことやんなきゃって、目の前の意外とどうでもいいことをやっちゃって、他のが遅れてく。だからも余計手につかないみたいなね、悪循環も感じるんですよね。
うん。 ああ、はい。 あ、そうなんですね。うん。 はい。 うん。 はい。 うんうん。 うん。 うん。 うん。 ああ、そうなんですね。うーん、確かにそうやってこう重要度ね、全部高いじゃんってなったら確かに、そうやって重要度で決めることも、うん、難しくなってきたりってありますよね。うん、なんかそういう時、こう誰かに、ひ一人で抱え込まずに誰かに相談するみたいな方法は取られてますか？
うん。 うーん、そうですね。いや、ななんか、あんまり、それは話した事がなくて、一応、私の上司とかも、なんか、わ多分私が、今大変な事態になってるってのは理解はしたりしてて、ま、うーん、ちょっと出社を遅らせても大丈夫だよとか、そう言う感じの事は言ってくれるんですけど、んと、多分それって根本的な解決じゃないな、みたいな感覚やっぱ、あるんですよね。
うん。 あ、そうなんですね。 うん。 はい。 うん。 はい。 ああ。 あ、そうなんですね。うーん、確かにそうですよね。うーん、なので、まあ、えっと、今のご自身の現状が、ちょっと、うん、仕事を抱えきれてないみたいな事があるんだったら、ま、そういう内容をしっかり、こう上司なり、その相談出来る方に伝えるみたいな事も大事かもしれないですね。
うーん。 うん。 うん。 うーん、そうですね。ま、ちょっと、その上司に相談する優先順位もね、あのあるかもですけど、ま、確かに、あの報告は入れてるんですよね、こう言う対応はしてます。だけど、それに対して、自分がどう思うって言うのは言った事があんまりなくて。うん。だから、その辺を一回、例えば伝えて、うーん、他の部署から依頼来たのが、やっぱり、ちょっと、うクオリティがね、広く浅くやってるもんだから、下がっちゃうとか、ちょっと締め切りを超過しちゃいそうだけど、うーん、なんか、もしなんかあったら、カバーしてもらえるかみたいなのをストレートに相談しても大丈夫そうですかね？
うんうん。 うん。 あ、そうなんすね。うんうん。 ああ、はい。うんうん。 うん。 うん。 ああ、大丈夫だと思いますけどね。うんうん。やっぱりこう、うーん、なんか出来そうにない事を無理に請け負って、で、あの、その結果がね、アウトプットが良くないもので、はん進んでいってしまうと、より大きな問題を引き起こしたりってしかねないですよね。
うん。 うん。 うん。 確かにそうですね。なんかトラブルのね、なる前にちょっとなんかその辺は確かにシェアをしてもいいかもで、し、あとね、もともとその仕事やる時あたし未経験の部分もあったんですけど、ま、上司が、ままやってたのをあたしにこう丸投げみたいな感じになった部分もあるんで、多分その大変さとか分かってそうならちょっとその辺は一度話してみるようにしますね。
うん、うん、うん。 うん。 はい。 はい。 あ、そうですよね。うん、うん。きっとそやって経験がある方にね、話を聞けばなんかいろいろその、その人が培ってきたノウハウみたいなのあったりすると思うので、うん、そいって具体的なこと聞き出せたらいいのかなと思いますね。うん。
うん。ん。 うん。うん、そうですね。うーん、あとまあ、ああ、なんかこう付箋がとっ散らかっちゃうっていうのも、なんかこうよく分かんなくてフリーズ私がね、止まっちゃうみたいな感じかかくがあっていうのもなんかうまく整理する方法とかもあったらいいなとかも思うんですよね。
うんうん。はい。 うん。 はい。 あ、なるほど、確かにそうですよね。いろいろ情報がこうデスクの周りにありすぎるとこう、ね、何から集中していいかわからない、みたいになってしまうこともあると思うので、うーん、思い切って全部外してみるとかどうですかね？
ん。 うーん、全部外しちゃった時にこう、後でね、ほんとはやんなきゃいけないけど、優先順位下げたものとかがちょと分かんなくなっちゃいそうで、ちょっと怖いんですけど、そうってなんか別の、付箋じゃないやり方とかもありますかね？
うん。 うん。ああ。 じゃあ、ま、付箋には書くんだけれども、付箋を常に視界に入らせるんじゃなくて、どっかにしまっておいて、で、今やること1つを貼っとくみたいな。それどうですかね？
うん。 うん。 うん。 ああ。ん確かに、まあ、今ポストイットも、なんか、み黄緑色とか黄色とかピンクとか、色んな色があの、自分の目の前に入ってきたりしてるので、ちょっとその辺、確かに言われてみると、その、あっちゃこっちゃにね、あの、ディスプレイの脇に貼ってるものもあれば、机の上にあるものあって、よく分かんないっていう状況が、確かに良くないのかなって、やっぱり今お話ししてる中で改めて思ったりしたので。うーん、なんかノートとかに貼って、それで、必要なのだけディスプレイの脇に貼って、そしたらちょっとなんか集中出来て手も動かせそうかなってちょっと思いました。
<laughs> うん。 うんうん。 うん。 うん。 うん。 うんうん。 うん。 うんうん。 うん。 うん、確かに。なんかこう、無意識のうちに、なんか、ね、あ、の脳にこう負担がかかるというか、その、色々は貼ってあって。それ、ちょ気にしているつもりなくても気になっちゃうみたいなことってあると思うので。やっぱり集中するなら、1つのことに取り組む、みたいなのがいいのかなとは思いますよね。
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん、確かにそれはそうですね。実際今言われて思ったのが、頭ん中で多分、色々あれもやんなきゃこれもやんなきゃって、手は動かないのに頭は動いてるみたいな感覚があったので、ちょっとそこをスッキリしようかなて思います。
うん。 うんうん。 あ、はい。 あ、そうですね。うん。そうやって一つ一つね、集中して取りかかっていって、こなせていけるといいですよね。うん。
ほんとうん。 うん。 確かにそうですね。いやなんか、すごくいいアドバイスいただけました。お話も出来てちょっと心も楽になりました。今日はどうもありがとうございます。
はい。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
はい。